あ、いないんですよ。私たちふたりだけなので、まあ、大してそんななんか負担があるとかではないんですけど、まあ、家事とか、まあ、あたしいっつもご飯作ってるので、まあ、ご飯も作れないし、まあ
はい。 あ、そう、うん。 多分、ですよね。うんうん。 うん。 うん、うーん。 うん。
まあ、大して、自分は自分で向こうもやってると思うんで、大してそんなことはないんですけど、まあ、一応そうゆう気持ちもあるから、みたいなんてぐらいがしてすね。
ん、はい。 あ、うん。 <laughs> あ、そゆことですね。すいまうんうん。あ、じゃ、ちょっと言ってみたって感じですね。<laughs>
はい。いえい。 う、じゃ そうですね。<laughs> そうですね、ざっくり言っちゃうと、ま、そうですね。うん。うん。
うんうん。あ、 そうなんですね。じゃあ、まあ、あの、まあ、離れ離れでごめんねって、さいあ、に1人だけ日本に行ってごめんねみたいな、そうゆ気持ちもあるってことなんですね。うんうん。
ああ、そうですね。やっぱり。なんだろう。ね、か、自分だけ帰ってきてて、まあ、向こうはいっつも自分の家にいるいるっていうかね、自分、本国にいるから、ま、あれなんですけど、はい。ん、まあ、でも
うん。 うん。あ、そうなんですか。うんうん。
まあ、ありがとう、ってゆう感じで、一応、まあ、きりきりとゆうか、年末だし、あの、ギフト、贈るのいいかなと思ってて。うーん。
うーん。 うんうん。 うんうん。あの、これまで、あの、その、旦那さんかから貰ったギフトで、何か、あの、あ、これは嬉しかったなっていうものってありますか？
はい。 うん。 ええ、なんだろう、そんなにまあ。うーん、まあ、ちょくちょく何かくれるんですけど
うん。
一番はあれですかね、あの、バイクですね。
うん。 バイク？
なんで、バイクなんですけど、そうなんですよ。あの、だん
自転車じゃなくて、モーター
あ、そうなんです。モーターバイクの方で
はい。あ。はい。
なんか、ちらっと、なんか、「私乗ってみたいな」、みたいなことを言ったら、まあ
はい。
あの、それ、あの、ジャジャーン、みたいな感じで買ってくれたっていうのがあって、それはなんかちょっと面白くって、あの、嬉しいな、みたいなのがありましたかね。うん。
ええ。 それはちょっと大きいですね。うん。
そうなんですよ。でも、自分が一緒に、多分乗りたいからだと思うんですけどね、私と。そうなんですよ。うん。
うん、あ、なるほど。 うん、あ、じゃ、ご主人は乗られるんですね。